Ähm, hallo, äh, vielen Dank, dass du Zeit hast, mir mit meiner Frage zu helfen. Äh, ich hätte da wirklich ein Problem, w wo ich den das Feedback von jemand anderem brauche. Ähm, mir passiert es ab und zu mal, äh, dass ich wirklich ganz schlecht verstanden werde ganz falsch verstanden werde. Und das ist gerade, äh, in den letzten Tagen wieder passiert mit einer eigentlich sehr guten Freundin, ähm, die mich gerade, ähm, eingeladen hat, ähm, ein paar Tage bei sich zu, ähm, verbringen. Und, ähm, wir haben, hm, ganz zu Anfang sofort festgestellt, dass wir uns gar nicht so sehr gut kennen, ähm, und ich bin ihr ein bisschen negativ aufgestoßen, als sie Planung vorgab: „Äh, ich, hm, ähm, werde den ganzen Tag, ähm, vor dem vor dem Fernseher sitzen wollen, weil ich brauche 'n bisschen Ruhe” und da habe ich, ähm, reagiert und habe ihr gesagt: „Du, das ist in Ordnung.“ Ähm, i ich habe festgestellt, ich
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja.
Fernsehen sagt mir im Moment nichts. Ich gucke ich gucke nicht gerne Fernsehen, ich finde das, hm, uninteressant und ich muss Worte f gefunden haben, die sie sehr beleidigt haben. Sie wurde plötzlich sehr defensiv. Ähm, und es ist mir ähnlich in ähnlicher in ähnlich es sind mir ähnlich starke Reaktionen auch schon mit anderen Leuten passiert, wo ich irgendwie was formuliert habe auf 'ne Art und Weise, dass die Leute sich sehr angegriffen fühlten.
Ja. Ja. Okay. Mhm. Ja, passiert dir das du sagtest grade, das war jetzt die Freundin. Äh, es ist ja so, dass grade wenn das jemand ist, den man gern mag, Freundin oder Familie und dann entstehen solche Situationen, dass man damit besonders zu tun hat. Das trifft einen besonders. Ist das richtig?
Ja. Ja, ich meine, ich nehme ich nehme m eine Kritik, was das ja ist, auch durchaus sehr ernst, weißt du?
Hm. Ja, ja, ja, äh, und wo passiert dir das noch? Jetzt haben wir die Freundin, dann haben wir die Familie und auch das berufliche Umfeld. Wie sieht's da?
J ja, das ist mir mir fällt da ein Beispiel ein mit einem, äh, Mitarbeiter, der sehr gut war, da der war meine 2. Hand, ähm, und der hat immer ab und zu mal Hinweise darauf gegeben, so in 'nem Halbsatz, dass ich ja
Ja. Ja.
doch sehr abrupt sei. Ähm, äh, und ich muss vielleicht als Information noch dazugeben, das ist alles im internationalen Bereich.
Ja. Ja.
Diese Freundin ist Irin, dieser Mitarbeiter war Engländer, ähm, ich habe, äh, viel mit Spaniern, mit Italienern, ähm, mit Belgiern und und und und und zu tun. <exhales> Und ich scheine da sehr, sehr harsch, rüberzukommen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Jetzt ist dieses Thema Kritik, ähm, ja immer so eine Sache, äh, wenn kritisiert wird, wird der die Person kritisiert oder wird die Sache kritisiert oder die Handlung, ne? Äh, da muss man ja auch für sich persönlich trennen, wenn man jetzt kritisiert wird, was meint er jetzt, ne? Das, was ich getan habe bei der Freundin war es so habe ich gleich w wohl verstanden, da war's dieses Fernsehgucken, dass du gesagt hast: „Hallo, äh, es gibt auch noch anderes“ oder, äh, wie ist das entstanden?
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja. Ja, ähm, es ist einfach Tatsache, ich gucke nicht viel Fernsehen im Moment, weil das, was da läuft, interessiert mich nicht.
Mhm, mhm. Ja, ja, äh, bist du vom Typ her, wenn du im Team bist äh, du hast Mitarbeiter, hast du gesagt. Ähm, bist du vom Typ her eher eine, äh, dominante Persönlichkeit? Oder geht das mehr auch in ja, es gibt ja auch, äh, Persönlichkeiten, die sind dann eben sehr kommunikativ und leben auch davon, äh, halten sich mehr im Hintergrund. Wer bist du, wenn du im Team bist, äh, bist du dominant?
Mhm. Äh, ich bin eine großartige Mischung. Ich komme mit Sicherheit, äh, dominant rüber. Ich bin unter anderem auch groß. Ähm, also wenn wenn wenn ich in 'nen Raum komme, dann dann passiert da schon was. Ähm, ich habe aber dadurch, dass ich immer nur international arbeite, auch gelernt, ähm, ganz, ganz vorsichtig zu sein und, ähm, m m sehr viel rückzufragen, also, ähm
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
ich f finde mich nicht unbedingt dominant, aber es kann durchaus sein, dass ich einfach falsch verstanden werde.
Mhm, ja, äh, du sagst ja, dass du auch noch in unterschiedlichen Ländern aktiv bist. Und dieses Thema Kritik, was wir hier als selbstverständlich ansehen, also, ich meine konstruktive Kritik, äh, da gibt es Kulturen, wo man das gar nicht macht, ja? Äh, asiatischen Raum zum Beispiel, ähm, da ist das zum Beispiel der Lehrer, äh d dich dich die der wird nicht kritisieren. Die Schüler, die nehmen alles hin und werden auch nix sagen, also das Kritikverständnis ist in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich, aber hier bist du ja im europäischen Raum, wenn ich das verstehe, ne? ja.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja, ja, bin ich. Und ich habe auch Erfahrung mit dem m m mit der Arbeit im asiatischen Raum, ähm, es kann tatsächlich jetzt, wo du das sagst, fällt mir ein, äh, dass
Mhm. Ja.
ich grade einfach zurückgekommen bin aus Asien, ähm, wieder zurück nach Europa. Und es kann sein, dass ich da einiges, ähm, angenommen habe in meiner Arbeit in Asien, wo ich mich jetzt wo ich jetzt das Ganze wieder in die richtige Perspektive rücken muss.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, also da spielt ja immer der Gesichtsverlust 'ne große Rolle, nicht? Äh, diese Ehre, die man jemanden nimmt. Äh, hier in Europa sagt man ja, äh, es ist gut, wenn man nicht in Gegenwart anderer kritisiert, dass man denjenigen, den man was zu sagen hat, lieber mal beiseite nimmt, um ihm das persönlich zu sagen. Äh, hm, aber du hast ja diese Freunde erwähnt. Ihr wart da ja ganz allein, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ähm, äh, äh,. <exhales> Es kann tatsächlich sein, dass ich sie jetzt einfach besser kennenlerne. Wir haben mal ganz kurz zusammengearbeitet und haben uns dann alle paar Jahre mal, äh, für 2, 3 Wochen gesehen. Ähm, und es kann sein, dass äh, ich sie jetzt in ihrem Alltag erlebe, ähm.
Ja. Ja. Mhm.
U und dass ich sie sie kennenlerne und sie lernt womöglich auch mich kennen, ähm.
Ja. Mhm. Also, mit Freunden Ja, mit Freunden ist es ja häufig so, äh, dass man den oder die ja schon näher an sich herangelassen hat. Man kennt sich besser. Äh, das nicht ist nicht immer schön, denn dann kennt man ja auch die negativen Seiten. Und kann das sein, dass sie jetzt eine Seite an dir entdeckt hat und du auch an ihr, die du vorher nicht kanntest?
Das ist es. Mhm. Mhm. Oh ja, unbedingt. Unbedingt.
Ja. Mhm.
Ähm. Äh, für mich ist es nur deshalb, ähm, ein Thema, über das ich gerne sprechen wollte, weil, äh, sie halt nicht die einzige ist, mit der ich äh, die mir als Feedback gibt, ähm, dass ich sehr
Ja. Ja. Ja.
direkt bin, in dem, was ich sage.
Ja. Ja, äh, das kann ich gut verstehen. Weißt du, hast du dich mal mit Persönlichkeitsprofilen beschäftigt? Okay.
M-m, nein, so mit dem Wort kann ich so nichts anfangen. Ich habe schon psychometrische Tests gemacht, ähm, aber ich weiß nicht genau, was du da jetzt meinst.
Ja. Ja, ja. Ja. Also, es gibt ja zum Beispiel dieses DISG-Profil-System. Äh, DISG heißt: dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und es geht da um Teambuilding. Äh, der Dominante hat die Fähigkeit, Leute mitzuziehen, ja? Der einfach sagt: „Passt mal auf, die Hütte brennt, geht alle raus und ich gehe als Erster“, ne? Gibt die Anweisung. Der I-Typ ist mehr so dieser kommunikative Mensch, oder ja, der freut sich immer, wenn alles harmonisch ist und sorgt dafür, dass die Betriebsfeier läuft, ne? Der Gewissenhafte, der arbei der sorgt für Qualität und der Stetige, der möchte immer in äh, seinen Stiefel machen, aber er macht's gut, ne? M der Dominante äh, jeder muss seine besonderen Fähigkeiten auch kultivieren, denn die größte Stärke ist häufig auch die größte Schwäche.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja.
Und wenn du ein dominanter Typ bist, der sagen kann: „Hallo, Leute, hier geht's lang. Wir machen jetzt das und das.“ Dann sind die Leute dir dankbar im Team, wenn du das kultivierst und in der richtigen Form rüberbringst. Weil die dominanten Menschen sind die wenn sie das nicht kultivieren, die sind irgendwann einsam, weil keiner mehr mit ihnen zu tun haben will. <laughs> Ka kannst du das nachvollziehen? Ja?
Ja, ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Mhm.
Ich finde während der Stetige, ja, das ist der Paragraphenreiter. Und dieser Kommunikative, dieser I-Typ, Initiative, der ist irgendwann die Sabbeltasche, ne? Und der Gewissenhafte wird mit seiner Arbeit nie fertig, weil der immer die letzten 10 % bearbeiten will, ne? Ähm, aber alle 4 zusammen sind 'n wunderbares Team, wenn man Wertschätzung füreinander entwickelt, äh, dass man weiß, wie der andere tickt und dafür auch dankbar ist, und dass jeder auch versucht, seine Qualitäten zu kultivieren. Das heißt, we dass das Schwächen sind, das muss ich eben auch wissen. Und bei dir wäre das vielleicht deine Dominanz. Die ist nicht nur Vorteil, sondern du musst sie kultivieren, dass du auch in 'ner richtigen Form, äh, deine Sachen rüberbringst. Das bedeutet eben auch, wenn du kritisierst, bemühe dich in der Sache zu kritisieren, dass du nicht in die Persönlichkeit hineingehst, ne? Denn das kann ja sein, wenn du sagst, meinetwegen: „Du machst das immer verkehrt“ ja? Und immer, ne? Und immer. <laughs> Auch immer so 'n Punkt, ne? <laughs>
Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Mhm, mhm. Ähm, äh, i ich denke, das mache ich nicht. Also die, ähm, die die die den den Level das Ni das Niveau an Diplomatie habe ich durchaus. Ähm, das das würde ich nicht machen. Aber, ähm, du hast na du hast wirklich recht, ähm, äh, ich möchte da auch 'n kleines bisschen, ähm, die die beiden Seiten, äh, dieser Medaille dieser Dominanzmedaille mal erforschen. Also, ähm, das ist 'n das ist 'n sehr guter 'n sehr guter Tipp. Ich w werde da einfach nochmal, äh, persönlich 'n bisschen Recherche machen, weil ich glaube, das braucht tatsächlich Zeit. Das scheint bei mir innendrin ganz tief innendrin zu sein, und da möchte ich mir dann auch die Zeit lassen, wirklich rauszufinden, was da ist.
Ja. Ja, okay. Mhm. Mhm. Richtig, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Und du musst dir immer vor Augen halten, dein Wert fürs Team ist absolut wichtig. Die können nicht ohne dich. <chuckles> Ne? Danke fürs Vertrauen, ja.
Ja. Dankeschön. Ja. <chuckles>